อ่า ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า แบบมีเรื่องที่คุณทำแล้วอะค่ะ แล้วคนอื่นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับคุณ คุณเนี่ยยังจะมีการทำตามความฝันที่แบบที่คุณฝันอยู่ไหมคะ?
อืม โอ้โฮ อันเนี้ยแน่นอนเลยนะครับ คือถ้าเป็น ถ้าถามคำถามนี้ในสมัยเด็ก ๆ อาจจะลังเลเนาะ เพราะว่าเราก็แบบว่า เอ่อ กลัวความคิดเห็นคนอื่น อะไรอย่างเงี้ย เกรงใจคนอื่น เงี้ยครับ แต่ว่าถ้าถามตอนเนี้ยต้องบอกว่า 100% เลยครับ ก็คือทำตามความฝันของตัวเอง ฟังเสียงหัวใจตัวเองไปเลยอะครับ อืม
อา ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อ้อ อืม อ๋อ แปลว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่เปล่าคะ?
โอ้โฮ มีตั้งแต่เด็กเลยครับ ถ้าจะเอาเริ่มต้นก็คือ ตั้งแต่ เอ่อ ความคาดหวังอะนะครับ ของทางบ้าน ก็คือเราเนี่ยอยากจะทำอาชีพ ส เอ่อ อิสระอะนะครับ เป็นฟีลเหมือนศิลปิน เอ่อ ทำงานไปคิดงานพวกครีเอทิฟ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็ อยากจะให้เป็นข้าราชการน่ะครับ ก็คือไม่เห็นด้วยกับเรา อืม
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ้อ ค่ะ แล้วแบบเนี้ย พอเวลาที่เราเห็นต่างกับที่ อ่า เรียกว่า ทางบ้านน่ะค่ะเขาตั้งไว้ เรา เขาเรียกว่า เราทำยังไงคะ เพื่อให้ทางบ้านเนี่ย เขายอมรับในความคิดของเรา?
อา อืม ก็เริ่มแรกอะนะครับ เราต้องอธิบายให้เขาฟังก่อนอะเนาะว่า เอ๊ เนี่ยทำไมเราถึงไม่อยากเป็นราชการ ทำไมเราถึงไม่อยากจะไปเป็นทหาร ตำรวจ อะไรแบบเนี้ยนะครับ เอ่อ ก็บอกเขาไปว่า โอ้โฮ เราไม่น่าจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยขนาดนั้นนะ เราเป็นคนรักอิสระนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่เขาก็ ใช่ ๆ แต่ว่าทางผู้ใหญ่เนาะ เขาก็มีเหตุผล อะไรอย่างเงี้ยครับ มาบอกเราว่า ไม่เห็นด้วยนะ ไม่มั่นคงนะ อะไรอย่างเงี้ย เป็นข้าราชการสิ ไม่ต้องกลัวโดนไล่ออกทั้งชีวิต ใช่ไหมครับ แล้วก็เกษียณมาก็มีเงินด้วย อะไรอย่างเงี้ย พ่อแม่เข้าโรงบาล ก็รักษาฟรีด้วย อะไรแบบเนี้ยอะครับ ก็เรียกได้ว่า เป็นการ
อืม อืม พูดข้อดีค่ะ อืม อืม อ๋อ เหมือนพูดข้อดี ค่ะ เหมือน อืม แต่ว่าเหมือนพูดข้อดีให้เราเห็นว่า มันดีจริง ๆ นะ ทั้งสวัสดิการ อะไรนู่น นี่ นั่น แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ได้ ได้พูดในมุมของข้อดีของเรา ให้ท่านฟังด้วยไหม?
ใช่ ใช่ ใช่ครับ อืม อา แล้วก็มีอะนะครับ ก็พูดว่า เออ เราพูดว่า เนี่ยมันมีชีวิตที่อิสระมากกว่านะ จะเดินทางไปไหน อะไรยังไง ก็คือง่ายกว่า ถ้าไปเป็นข้าราชการเนี่ย คืออย่างเช่น พวกทหาร ตำรวจ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือจะต้องอยู่ในกฎระเบียบ แล้วก็บางทีนอกเวลาถ้าเขาขอความร่วมมือ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องพร้อมที่จะแบบ เอ่อ เข้า กลับเข้ากรม อะไรแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็พยายาม เอ่อ พูดตามที่เราเห็นแล้วก็พูดตาม คือจริง ๆ ว่าพูดตามความรู้สึกจริงเลยอะครับว่า ไม่อยากเป็นเพราะอะไร? อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อืม อืม อา แล้วแบบเนี้ย หลังจากที่เรา เขาเรียกว่า หลังจากที่เราพูดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ท่านคล้อยตามเราไหมคะ หรือว่าแบบยังมีความ โต้แย้ง ขัดกับเราอยู่?
อา โอ้โฮ ไม่คล้อยเลยครับ ก็ด้วยความที่เหมือนเขาเป็นความเชื่อฝังหัวมานานแล้วอะเนาะ เขาก็แบบไม่คล้อยเลย แล้วก็ประกอบกับว่า เอ่อ ทางเพื่อนของคุณแม่ เพื่อนของคุณพ่อเนี่ย ลูกเขาก็รับราชการ อะไรกัน อย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตา เขาเองก็คาดหวังตรงนี้ด้วยครับ อืม ก็เลยทำให้แบบว่า เอ่อ เรียกได้ว่า ความต้องการไม่ตรงกัน เออ แล้วก็เหมือนแบบว่า ไม่ลงตัวหลายปีเลยอะครับ อืม
อืม อืม อืม อ๋อ อืม อืม อืม แล้วแปลเนี่ย แปลว่าแบบเนี้ยค่ะ ที่แบบเขาเห็นต่างกับเรา เขาแบบได้มีการเรียกว่า แสดงอะไรที่เป็นการต่อต้านไหมคะ? ที่แบบ เฮ้ย เรา เขาไม่เห็นต่างกับสิ่งที่เราทำนะ คุณต้องกลับมาทำในสิ่งที่แบบที่พ่อแม่อยากจะให้ทำ
อืม อ๋อ โอ้โฮ จริง ๆ ก็ได้เรียกว่ามีมาตลอดเลยนะครับ อย่างเช่นว่า เอ่อ อาจจะเรียกได้ว่า มีการกดดันก็ได้อะเนาะ ก็คือมีการไปหา เอ่อ สนามสอบ ยังไงอะ เอ่อ ใช่ ข้อมูลต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ย หาให้ครบปีเลยนะครับ บางทีปลี ปีหนึ่งก็เอามาโชว์เนี่ย มี 8 ที่นะ ควรจะไปสอบที่จังหวัดนี้ ๆ ใช่ คือแบบว่าค่อนข้างกดดัน ก็ไม่ใจอ่อนครับ ถ้าถามเรานะ ก็คือเราเป็นคนแบบว่ามั่นใจในความฝันของเราเนาะว่า เราอยากมีชีวิตอิสระ เราอยากทำงานเหมือนฟีลศิลปิน อะไรอย่างนี้ ด้วยซ้ำอะนะครับ เออ อยากไว้แบบว่า เอ่อ ผมยาว ๆ รุงรังหน่อย อะไรอย่างเงี้ย คือแบบมัน มันตรงข้ามกับสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นเลยอะครับ อืม
อ๋อ หาให้ด้วย อืม ค่ะ โอ้โฮ แล้วใจอ่อนไหมคะเนี่ย? ค่ะ อืม อืม อืม แล้วแบบเนี้ยค่ะ เขาเรียกว่า จากสิ่งที่เราแบบทำให้ท่านเห็นว่า เราอะสามารถที่จะทำได้ดี เขาเรียกว่า ทำได้ดีในสิ่งที่เราเลือก ตอนเนี้ยท่านยังคอยตามกับเราไหม? หรือว่าแบบเลิกต่อต้านไปแล้ว ช่างแล้ว อยากจะทำอะไรก็ทำ อะไรงี้หรือเปล่า?
อืม อา อา ใช่ครับ ก็เรียก เรียกได้ว่าใช้เวลาเนาะ ต้องใช้เวลาอย่างเดียวเลยครับ ก็อาจจะว่าด้วยส่วนหนึ่งเขาแบบอายุมาก ขึ้น ใช่ไหมครับ เหมือนเขาก็เริ่มอ่อนลง อา ก็คือแบบว่าเหมือนปลง ๆ ได้ อะไรแบบเนี้ยครับ เพราะว่ามันก็เป็น 10 ปีเนาะกว่าแบบเขาจะค่อย ๆ อ่อนลง เราเองก็มีวิธีประนีประนอมของเราด้วย ก็คือบางทีที่ อย่างที่บอกว่าเขาหาสนามสอบมาให้ 8 สนาม ใช่ไหมครับ เราก็ไปสัก สามสี่ สนาม อะไรแบบเนี้ยเนาะ ไปนั่งสอบให้เขา เพื่อความสบายใจ
อืม อ๋อ อ๋อ หือ ค่ะ อื้อฮือ อืม โอ้ ยังดี ยังดีนะที่แบบ ยังไปสอบตามที่แบบ ตามที่ท่านน่ะอยากหาให้ คือแบบเรายังไม่ได้ต่อต้าน 100% เนาะ แค่แบบ เออ คล้อยตามได้ก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยเราก็ได้ทำอะ
อา ใช่ครับ อา ใช่ ๆ เพราะเราก็มองแล้วว่า เอ่อ หนทางประนีประนอม อะไรประมาณเนี้ย ก็น่าจะดีกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 8 สนาม โอ้โฮ เราจะไปให้ทั้งหมด แปด เลยนะ อะไร อันเนี้ยเราก็ว่า มันก็เยอะเกิน เพราะว่าเราก็มีความฝันของเราอยู่เนาะ เราก็ยังไม่เคยทิ้งอะครับ คือในใจลึก ๆ ก็รู้สึกว่า ฉันก็โตขึ้นก็อยากทำอะไรที่มันเป็นอิสระ อะไรอย่างเงี้ย มากกว่าอะครับ อืม
อืม ค่ะ ต้องการ เออ อืม เรามีชีวิตอิสระแล้ว ณ ปัจจุบันน่ะค่ะ ท่านก็ยังหาที่สอบให้ไหม? หรือว่าปล่อยวางไปแล้ว?
อ๋อ ต่อ ปัจจุบันก็คือปล่อยวางไปแล้วครับ ก็คือเงียบกริบมาประมาณ 2 ปีแล้วนะครับ ก็คือ อ่า ไม่พูด แล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็คง คงจะเห็นแหละเนาะว่าเราแบบว่า อ๋อ คือเหมือนใจไม่ไปจริง ๆ อะนะครับ อือ อืม
อ๋อ อืม ค่ะ อืม แปลว่าท่านก็เห็นในสิ่งที่เราทำว่า เอ่อ เรามีความสุขนะกับสิ่งที่เราทำ เราอาจจะแฮปปีเลี้ยงตัวเองได้แบบเหมือน เขาเรียกว่า เหมือนยุคเนาะ ยุคสมัยอะมันเปลี่ยนไป กาลเวลาเปลี่ยนคนก็ เออ เริ่มทำใจได้ รอให้เราแบบพิสูจน์ให้ท่านเห็นด้วย
อา ใช่เลยครับ อืม ใช่ครับ อืม จริง จริง เลยครับ แต่ว่าด้วยความที่แบบว่า เหมือนความฝันน่ะเนาะ ก็มาได้ยาก ใช่ไหมครับ พอพ้นจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ย อา ช่วงแรกพอเรียนจบใหม่ ๆ อะนะครับ เราก็ต้อง อ่า ถึงแม้ว่าจะไม่อยากเป็นข้าราชการก็จริงเนาะ แต่ว่าเราก็ต้องไปหางานก่อน ใช่ไหมครับ อาจจะเป็นงานที่แบบว่า ให้เรามีเงินจุนเจือก่อนที่เราจะแบบ เอ่อ ไปทำตามความฝัน อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับ ก็ไปสมัครงานบริษัท อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ทำอยู่ที่นั่นก็เรียกได้ว่าหลายปีอยู่ กว่าที่เราอะจะตัดสินใจลาออกมาเป็น Freelance ตามความฝันเราอะครับ อือ
อือฮึ อืม อา อือ อือ อือ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ตอนที่เราเรียนจบ นอกจากเราไป เขาเรียกว่า ไปสมัครเป็นขะ อา เป็นพนักงานบริษัท พ่อแม่ของเราได้มีแบบหาลูกจ้าง อา คือแบบ เขาเรียกว่า หาลูกจ้างตาม อ่า งานราชการต่าง ๆ ไว้ให้ด้วยไหม?
อา โอ้! มีตลอดนะครับ ก็เรียกได้ว่าทางโน้นเขาก็ไม่ย่อท้อ อะไรแบบนี้นะครับ อา แล้วก็แบบ อา! ตรงเสาร์อาทิตย์ คือแบบสนามสอบมันจะชอบตรงเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วอะเนาะ ก็บางทีก็ตรงต่อวันหยุดเรา อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ อา!
โอ้! ค่ะ โต๊ย อา ใช่ ๆ ค่ะ
ไปอีก อะ ไปให้บ้าง อะไรแบบเนี้ยเนาะ คือเรียกได้ว่าลด ลด เอ่อ ลดแรง ลดแรงปะทะแล้วกันเนาะ ก็คือ อา ไปให้บ้าง
อืม อือ ไปค่ะ อา
แต่เราอะรู้อยู่ในใจแล้วนะครับว่า เราไม่ติดหรอก เพราะว่าสอบพวกเนี้ยมันต้องอ่านหนังสือ มันต้องเตรียมตัวจริงจังไง เพราะว่าคู่แข่งเยอะ แล้วก็รับจำนวนน้อย อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
เหมือนทุก อืม อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราเกิดแรงปะ เขาเรียกว่า เอ่อ เกิดความขัดใจ อะ อา เรียกว่า ขัดใจดีกว่า ขัดใจทางฝั่งพ่อแม่ที่เราไม่ได้ทำตามฝันให้ท่าน เรามีวิธีการรักษา เขาเรียกว่า รักษา รักษากำลังใจ หรือ แล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับ เอ่อ พ่อคุณแม่ยังไงบ้างคะ?
อืม ครับ อืม ถ้าสำหรับตัวเราอะนะครับ เอ่อ เราก็มองว่า เราอะจะต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะ ๆ เพราะเราก็ต้องมองว่า เนี่ย ความฝันของเราก็เหมือนแบบว่า คนรอบข้างไม่เห็นด้วยเนาะ มันก็ เอ่อ เหมือนเราก็สูญเสีย คือไม่มีใครซัปพอร์ตในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ เอ่อ นอกจากไม่ซัปพอร์ตแล้ว ส่วนหนึ่งในการ เอ่อ อยู่ร่วมกับครอบครัวเนี่ย ก็ต้องมีความประนีประนอม ก็คือเรื่องเนี้ยถึงเราจะทำให้ไม่ได้ แต่ว่าเราก็ทำดีในเรื่องอื่นแทนน่ะครับ ก็จะเป็นฟีลแบบว่า เอ่อ เหมือนบอดแค่เรื่องเดียวน่ะ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเรื่องอื่นเราก็ทำหน้าที่ให้ครบถ้วน เออ อะไรแบบเนี้ย
ฮึ อืม อืม ฮึ อืม โอ้! ค่ะ มันทำได้ดี อา! ฉันทำได้ดีอันนี้ โอ้โฮ ดีเหมือนกันนะคะถ้าคิดแบบนี้ มันเหมือนแบบที่ฟังมาคุณให้กำลังใจตัวเองค่อนข้างที่จะดีเลย แล้วก็รู้สึกว่า ให้กำลังใจตัวเอง เข้มแข็งด้วยอะ เหมือนแบบซัปพอร์ตตัวเองได้ด้วย อืม
อือ ใช่ครับ อืม พยายาม ใช่ครับ แต่ว่าอุปสรรคก็มักจะมีอีกระลอกอะนะครับ ก็คือถึงแม้ว่า ก เอ่อ แต่ว่าอันนี้ก็จะหมดจากคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับ ก็คือเป็นการไปทำงานออฟฟิศ แล้วก็ทีเนี้ยครับเราก็มองว่า ถึงจังหวะแล้ว ที่ฉันจะลาออกไปทำ freelance แบบอิสระอย่างที่ฉันต้องการ อะไรแบบเนี้ย ก็ที่ทำงานนะครับ ก็ได้ เรียกได้ว่า เอ่อ ไม่เห็นด้วยอะเนาะ ก็เรียกได้ว่า พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า "ออกไม่ได้ ออกไม่ได้ ห้ามออก" อะไรแบบเนี้ยอะครับ อืม
อ๋อ! อือ อา อ๋อ อ๋อ เป็นเพื่อนร่วมงานเหรอคะ หรือว่าเป็น เป็นหัวหน้าเลยที่แบบ ที่ ที่แบบคุยกับเราว่า ออกไม่ได้ แบบ อย่างเงี้ย?
อ๋อ ทั้งเพื่อนร่วมงานหลายคน หัวหน้าเรา หัวหน้าเราก็คือหัวหน้าใส่ตรงเนาะ ก็หัวหน้าต่างแผนก ทั้ง HR โอ้โฮ! เรียกได้ว่า ทุกระดับชั้นเลยนะครับ คือพอเราจะเขียนใบลาออกเนี่ย ก็ไม่เห็นด้วย อะไรแบบเนี้ยครับ ก็คือแบบ อืม ความฝันเหล่านี้ไม่เคยมีใครเห็นด้วย <chuckles>
อ๋อ อือ อืม อือ โอ้โฮ! แปลว่าเขาสนิท <chuckles> แปลว่าเขาสนิทกับเราค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วเขาก็แบบ เขาเรียกว่า เขาสนิทกับเรา แล้วอาจจะเป็นห่วงเราด้วยไหม ถึงแบบไม่อยากจะให้เราออก? แล้วก็แบบไม่อยากจะให้เราแบบ ไปไกลอย่างเงี้ย
ถ้า อา โอ้ เขาอาจจะเป็นห่วงเราก็ได้เนาะ เหมือนเขาอาจจะมองว่า เอ่อ เราเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นว่าโลกภายนอกมันกว้างมากนะ มันแบบ มันไม่มีขอนไม้ให้เกาะนะ อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าคำที่เขาชอบพูดเนี่ยก็คือแบบว่า เออ เกาะ เออ ยังไงนะ กอดงานประจำไว้ให้เยอะ ๆ ให้แน่น ๆ เลยนะ ช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดี เออ เพื่อนพี่ก็เป็นฝ่ายบุคคลอยู่ พึ บริษัทแถวนี้ 3-4 คนเนี่ย ใบสมัครเด็กจบใหม่กองเต็มเลย แต่ไม่ได้เรียก เพราะว่ามีแต่คนมาสมัคร เออ แต่ว่าตำแหน่งมันไม่ค่อยว่าง อะไรอย่างเงี้ย เธอต้องเกาะงานนี้ไว้ดี ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็จะพูดกันแบบนี้ แล้วก็พูดกันได้ ล เรียกได้ว่าทุกระดับชั้นเลยทีเดียว เออ ก็ทำให้เราเนี่ยไขว้เขวแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนไม่มีกำลังใจอะเนาะว่า เรามีอะไรอยากจะทำก็แบบไม่มีใครซัปพอร์ตไอเดียเราเลย อะไรแบบเนี้ยอะครับ อืม
อืม อืม ค่ะ อืม อา ใช่ ๆ เออ อืม ค่ะ ใช่ จริงค่ะ อืม <chuckles> อืม ๆ เหมือนเป็นความน้อยใจ บางทีเราก็มีความน้อยใจเนาะว่าแบบไอเดียของฉันมันก็ดีนะ ฉันก็อยากจะมีอิสระในการใช้ชีวิต แล้วทำไมหลายคนถึงแบบไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจวิธีการใช้ชีวิตของเรา ไม่เข้าใจแบบที่เราเลือก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่กำลังใจของเราด้วยนะคะ ใช่ไหม ถ้าแบบเรา เรามีกำลังใจให้ตัวเองดี ๆ อะ ยังไงเราก็เลือกเส้นทางที่ เขาเรียกว่า ที่เรา ที่เรายอมรับที่จะเดินอยู่แล้ว เออ
อา ใช่ อืม ใช่ ใช่ครับ อา ถูกเลยครับ อา ใช่ ๆ ครับ เราก็ต้องพยายามมอง แต่ว่าเราก็แบบ ไม่ใช่แบบให้กำลังใจตัวเองอะ ก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะ แต่ก็ไม่ใช่ว่า โอ้โฮ! กำลังใจเพียว ๆ แล้วก็แบบหลอกตัวเองขนาดนั้น ไม่งั้นแบบว่าไปแล้ว ออกมาแล้ว แล้วก็ตกงานอย่างที่เขาบอกจริง ๆ ใช่ไหมครับ อืม เราก็เลย อา
อืม ใช่ ก็มา ใช่ คือ อืม เหมือนกับเป็นการ ใช่ ใช่ กำลังจะพูดเลย เหมือนแบบเราก็ต้องเตรียมตัวในระดับหนึ่งแล้วแหละ เราถึงมั่นใจว่าเราจะไปยื่นใบลาออก ไม่ใช่แบบเราแบบเห็นปุ๊บปั๊บเบื่องานแล้วไปยื่นใบลาออกมันก็ไม่ใช่เนาะ เราก็ต้องแบบวางแผนนู่นนี่นั่น แล้วก็มีการทดลองทำด้วย น่าจะทดลองทำด้วยหรือเปล่าคะ? ถึงแบบได้แบบตัดสินใจ
ก็ต้องมีการเตรียมตัว ใช่ครับ อา ใช่ครับ อืม ก็ อา มี มีบ้าง ทดลองทำบ้างประปรายอะนะครับ ก็ทั้งแบบว่าลองไปชิมลางงาน Freelance บ้างแล้วอะเนาะ แล้วก็มีการวางแผนเก็บเงินไว้บางส่วนบ้างแล้ว เผื่อว่า เอ่อ หางาน Freelance ไม่ได้เลย อะไรแบบเนี้ย ก็จะได้มีสำรองไว้นิด ๆ หน่อย ๆ สัก 2-3 เดือน อะไรอย่างเงี้ย ได้อะครับ เราก็ต้องมองในภาพความจริงด้วยว่า เรา เราหลอกตัวเองว่าพร้อม หรือว่า อะ เราพร้อมจริงแล้ว อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
อ๋อ อืม อืม อา จริง ๆ เราก็พร้อมในระดับหนึ่งแหละ แต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะ เขาเรียกว่า คนภายนอกเขาอาจจะไม่เข้าใจเรา เขาอาจจะแบบ เห็นว่าสภาพแวดล้อม เออ ใช่ สภาพแวดล้อมตอนนี้มัน มันไม่ดีนะ เขาอาจจะเป็นห่วงเราที่แบบมันไม่ดีนู่นนี่นั่น เด็กตกงานเยอะ สังคม อ่า แบบด้วยโรคอะไรเข้ามาระบาดเยอะแยะ เขาอาจจะพูดแบบกรอกหูเราทุกวัน บางที บางทีแบบมีความรู้สึกว่า ตัวเองบั่นทอน เขาเรียกว่าบั่นทอน อ่า กำลังใจไหมคะเวลาที่คนพูดแบบนี้เยอะ ๆ?
อา โดนบั่นทอนด้วย อา อืม อา ใช่ เรียกได้ว่ามีผลเลยนะครับ ด้วยคนที่ว่า คนที่พูดกับเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็อายุมากกว่าเราด้วยเนาะ ก็เรียกได้ว่าวันที่จะบอกว่าไปตัดสินใจลาออกอะนะครับ ก็ อา เนี่ยแหละ โดนคำพูดแบบนี้แหละครับ ก็ทำให้เราเนี่ยเรียกได้ว่า เหมือนเกิดความลังเลนิดหนึ่งอะเนาะ แล้วก็ทำให้เราเนี่ยตอนแรกที่กะว่าจะไปเขียนวันนั้นเลยนะครับ ก็ เอ่อ เอามาคิดอีก 3-4 วันว่าเอาดีไหม เอาดีไหม? คือต้องยอมรับว่ามัน มัน มันเป็นแรงที่มาปะทะกับ กับความมั่นใจเดิมของเราจริง ๆ อะนะครับ อืม
อืม อืม อืม อืม อืม มันก็เลยอาจจะทำให้เราแบบมีความรู้สึกชะงักในความ ในการตัดสินใจ ณ ตอนนั้น อืม แต่บางทีคนที่เขาพูดเขาก็มีวุฒิภาวะ มีประสบการณ์มาก่อนเราเนาะ มันก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่า เขาพูดมันก็จริงนะ เหมือนกับเขาพูดมันก็น่าคิดนะ อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนแว็บเข้ามา อืม แต่ทั้ง
ชะงักเลย ใช่ครับ อืม ใช่ ๆ เออ อืม ใช่ ๆ จริงครับ เราก็มองว่า อืม แต่เราก็มองว่า
อืม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ ทำยังไงต่อคะ? ค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองว่า เออ เรา เราลองถามใจตัวเองดีกว่า เหมือนเราฟังคนอื่นเยอะแล้ว อะไรแบบเนี้ยครับ ก็ อะ ถามใจตัวเองยังอยากทำไหม แล้วก็ความฝันการเป็น Freelance ของเราไม่ใช่มีแค่ตอนที่ทำงานที่นี่ แต่ว่ามันมีตั้งแต่สมัยเด็กแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ อา ลองทำดูสักตั้งดีกว่า อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
อืม ค่ะ อืม ดีเหมือนกัน อุ๊ย ยังไงวันนี้เราต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แบบมาร่วมแชร์ หวังว่าเราจะได้พบเจอกันอีกนะคะ
อืม ได้ครับ อืม ด้วยความยินดีครับ วันนี้สนุกมากเลยครับ สวัสดีครับ